ああ、そうですね。うーん。最近ちょっと涼しくなってきたので、とを歩いたりとか
うーん。 あ、散歩。うんうん。
はい。散歩をしてみたいですね。やっぱり夏の間は暑くて、はい。 朝から暑くて外に出る気が全くしなかったので。
そうです。 うーん。 うん。<laughs> ねえ。もうちょっと早く起きても、あれですよね。そんなに割とゆっくりですよ。8時って、ね、り。<laughs>
うん。 はい。そうですね。うんうん。 うん。そうですよね。<chuckles> もうちょっと早く、うん、起きて
割と朝早く、うん。
ちょっと活動的に、はい、散歩したりとかしてみたいですね。
起きられる 思いますもんね。 ううーん。その、朝ちゃんと同じよ時間に起きるために、夜早く寝たりとかされますか？それとも、もう割と、いつ寝ても同じぐらいに、朝起きてっていう感ですか？
ああ。そうですね、ちゃんと同じ時間に寝るようにしてます、寝る時間も。
あ、ちゃんと習慣の定着をしてるんですね。うん。
はい。 寝る時間が遅くなると
うーん。
起きるの遅くなるので、やっぱり。
うんうん。
はい、毎日9時間ぐらい寝たいんですよ。もうすごいロングスリーパーで。<laughs>
<chuckles> うんうーん。 ああ、でも体質によるって言いますよね。分かります、私も寝ないと駄目なので。
はい。 うん はい。 ああ、はいはいはい。

YouTube 見ながら、うーん、うん、あ、そう、うん。
はい、いろんなあの、分数のビデオがあるので、5分だけとか、今日は時間あるから10分とか
うん。 あ、そういうみ短いのがあるんですね。うんうんうん。
うん。そうですね、け長いのやらないです、逆に。うん。
うーん、じゃあ、その、同じ箇所を動かすストレッチじゃなくて、日によって違ったりするんですかん？その、まあ、5分ぐらいのを、いろいろな部署をやったりするんですか？
うん。 あ、そうですね。そういう時もあるし。でも毎日、肩回しとかの肩付近は、やっぱり肩こりが凄いので。<giggles> そうなんですよ。なので、あと姿勢もちょっと猫背で良くないのが気になってるので、ちょっと肩甲骨のストレッチは毎日やるようにしてますね。
うんうん。 うんうん。 <chuckles> ああ、そうなんだ。うん、うん。 うーん、うーん。 うーん。あれですよね、なんか在宅だとコンピューターなのかな、なんかね、やっぱりこう、どうしてもストレートネックっぽくなっちゃいますよね。うーん。うーん。うん。
うん、うん。そうです。 そうなんですよ。もうやっぱりずっと座ってますし 動かないといけないけど、まあ、仕事もあるんで、5分、10分だとこう、すっと、あの、やりやすいなと思って。はい。
うーん。 うんうん。それをちゃんと毎日 <chuckles> すごい、お若いのに偉いですね。<laughs>
やってます。 あ、いえいえ。 そんなに若くないです。はい。<giggles>
<giggles> そうなんだ。でも、携帯とかは起きて見たりはしないんですか？大丈夫なんですか？
ああ、そうですね。あんまりその、昔はすごいすぐ起きて、Twitter とかインスタとか見てたんですけど
うーん。 うん。チェック。うんうん、うんうんうん。
なんかけっこうネガティブなニュースとかが、やっぱ流行ってたりとか多かったりするので
多いですよね。うーん。
ちょっとあんまり朝からいい気分ではなくてですね。で、あんまり見なくなりました。
うん、うーん。 うん、あ、いいことかもしれないですね。そうなんですよね。でも、週末とかだと、二度寝したくなっちゃったりとかします？あの同じ時間帯に起きてますか？平日と同じように。
はい。 うん。 ああ。 そうですね、昔は結構二度寝してたんですけど、もう最近はあの、8時に起きるっていうのが身に、あの、染み付いて
うん、うん。 ちうーん。
休日でも、はい、同じ時間に起きるようになりました。
ね、ちゃんとルーティン化されてるんですね。週末だからゆっくり寝ちゃうっていうこともなく。
うん。